Jadi aku tuh lagi ada kebingungan sih Kak sebenernya ya dalam situasi saat ini, itu karena hampir setiap bulan aku tuh sama suamiku tuh punya kecemasan gitu lho. Dan mungkin kecemasannya itu juga sa sangat dirasakan sama aku karena aku adalah, eee, pengatur ekonomi di keluarga gitu, aku sama suamiku gitu. Jadi semua gaji suamiku dan gajiku itu dikelola sama aku. Nah kecemasannya ini berpengaruh disebabkan karena aku sama suamiku tuh udah enggak punya tabungan gitu. Tabungan uang fresh gitu ya Kak, fresh money atau yang istilahnya uang yang langsung bisa kita pakai gitu. Karena tabungan yang kita gun eee, sekarang punya itu adalah dari logam mulia aja gitu. Dan, eee, kadang kala kecemasan ini bisa mengganggu lebih ke ke pikiran aku. Kadang kala aku lagi kerja terus kepikiran gitu lho. Jadi kayak aku pengen tahu, mungkin Kakak bisa kasih saran gimana sih caranya aku mengelola kecemasan kepada sesuatu yang kayak enggak pasti gitu lho, di bulan per bulan. Karena aku sama suamiku tuh cuman berpeng eee, kayak berpegang pada gaji kami setiap bulan gitu Kak.
Iya. Oh gitu, iya. Oke oke aku paham sih apa yang kamu rasakan dan mengerti sih apa yang ka kecemasan kamu berasal dari mana ya. Oke, sebelumnya terima kasih kamu sudah mau terbuka dan menceritakan permasalahan kamu ke aku. Semoga nanti aku bisa kasih solusi terbaik buat kamu ya. Nah, cemas di masa transisi seperti itu memang sangat manusiawi kok. Apalagi kalau udah berkaitan dengan keuangan ya, finansial keluarga, karena kalian ka udah hidup kan berkeluarga ya nggak cuman, eee, kebutuhan satu dua 1 orang sendiri aja yang dibutuhin, tapi ada juga tanggung jawab lainnya, seperti mungkin anak ya, orang tua, kayak gitu juga kan kadang harus kasih juga, eee, juga kebutuhan pribadi sendiri dan juga pri kebutuhan suami, dan cemas di saat-saat seperti itu wajar sih. Dan ketidakpastian memang bikin kayak pikiran terasa lelah ya. Eee, jadi kamu itu nggak lemah hanya karena kayak merasa khawatir. Banyak orang juga kayak merasa goyah saat pijakan finansialnya juga berubah gitu, dan perasaan ini itu enggak berarti kayak kamu gagal menghadapinya. Kamu cuman kayak sedang beradaptasi dan itu butuh waktu gitu. Oke sebelum aku masuk lebih jauh lagi dan bisa ngasih solusi yang paling tepat buat permasalahan kamu ini, aku pengen klarifikasi beberapa hal nih, eee, kayak lebih jelas ya. Eee, sebenarnya kalau tadi kan kamu cerita harus hidup dari bulan ke bulan itu dari gaji ya, karena tabungan kamu kan sebenarnya tinggal logam mulia aja, tapi cash-nya enggak ada gitu kan.
Iya. Oke oke. Kak, o Betul. Iya betul. Hmm. Iya kan. Oke paham. Boleh b Iya. Boleh boleh, gimana tuh Kak? Heeh. Betul. Betul sekali.
Nah sebenernya. Yang paling bikin kamu cemas itu di bagian apanya? Sebenernya kalau misalnya logam mulia kan kayaknya bisa, cepet dijual ya untuk jadi cash, dan apakah ada kayak, eee, cicilan tertentu tagihan tertentu mungkin ada mimpi-mimpi yang perlu diselesaikan gitu sehingga kamu kayak, lebih cemas gitu tentang finansialnya ini.
Betul. Oh jadi sebenernya ada beberapa hal yang memang aku cemaskan gitu pertama mungkin, dari tagihan gitu. Jadi, aku sama suamiku tuh punya tagihan credit card yang mana ya setiap bulan, terus bayar tapi memang untuk perhitungan tersebut udah masuk dalam perhitungan, di, eee, per bulan apa perhitungan per bulan kita dari gaji gitu loh Kak, nah yang paling aku cemaskan itu biasanya, di setiap bulan kan selalu ada kayak kejadian yang tidak terduga gitu loh yang i g gak bisa kita prediksi kan, nah ini yang paling aku takutkan karena
Betul.
di pelenga di pengalaman sebelumnya gitu ya Kak, eee, anak aku gitu tuh tiba-tiba sakit gitu, tiba-tiba sakit, eee, dan juga yang akhirnya menyebabkan aku sama suamiku tuh harus mengeluarkan, biaya gitu. Tapi bukan biaya dari ngerawat di rumah sakitnya ya Kak karena, anak aku ini memang sudah ter-cover dari asuransi aku dan suamiku juga, cuman kan kita tidak bisa menutup kemungkinan nih kalau misalnya ada orang yang sakit di rumah sakit pasti ada a orang yang ngerawat gitu kan ya Kak, nah dari biaya orang yang kerawat ini kayak misalnya nih kayak menyediakan makan juga kan terus habis gitu juga harus juga, eee, apa mengatur juga kegiatan di rumah gitu kan, misal cucian terus siapa yang masak di rumah dan siapa juga yang beres-beres di rumah kan juga itu yang, akhirnya malah membuat kadang kala ada cost berlebih gitu loh Kak, nah di sinilah yang kad kadang kalau aku sama suamiku tuh kayak deg-degan gitu, di bulan depan ini ada kegiatan apa atau misalnya ada ada kejadian apa lagi gitu karena bukan cuman, eee, sakit aja ya karena ada kegiatan-kegiatan lain juga gitu Kak.
Ah, oke. Baik. Betul. Oke baik setelah dengar penjelasan kamu dan cerita kamu lebih lanjut aku jadi makin paham nih tentang permasalahan kamu, eee, ternyata ada faktor-faktor tertentu ya seperti kayak kecemasan kamu terhadap kejadian di masa depan yang gak tentu ya karena juga ada pengalaman kamu, di masa lalu ya seperti anak yang sakit, seperti itu. Jadi ada kayak pengeluaran tak terduga yang terjadi dalam hidup kamu, nah kalau boleh tahu lagi, eee, sudah berapa lama kamu merasakan kecemasan seperti ini?
Iya. Betul. Betul Kak. Eee selama karena aku sama suamiku tuh juga baru menikah gitu dan baru banget punya anak. Sebenernya dari semenjak, eee, kayak 3 bulan setelah menikah tuh kecemasan ini selalu ada gitu, apalagi dalam diri aku ya. Kalau dari suamiku tuh, eee aku aku tanya gitu, "Gimana, Yang apa kamu mela merasakan kecemasan atau kita tuh deg-degan atau sebagainya?" Walaupun sebelumnya kita punya uang tabungan, sebenernya aku juga tetap merasa cemas, gitu. Cuman di saat sekarang kecemasanku tuh lebih parah. Karena yang tadi tabungan enggak ada, terus juga kita punya tanggungan anak dan belajar dari yang sebelumnya, ternyata anak pernah sakit gitu kan, dan ngelihat dari pengeluaran tersebut juga akhirnya malah di luar cost bulanan gitu kan, ya akhirnya ini menyebabkan aku jadi lebih bercema cemasan berlebih gitu loh Kak.
Mhm, iya. Oke. Oke. Terus e gimana sih kecemasan ini kayak mempengaruhi kegiatan sehari-harimu?
Jadi kegiatannya itu kayak mempengaruhi aku lebih ke ke tidak fokusnya aku kerja, kadang kala sampai aku tuh dapat feedback dari atasanku tuh kayak ditanya kayak, "Kenapa sih kamu lagi nggak perform sih ya di bulan ini?" kayak gitu kan. Karena, eee, ada nilai-nilai KPI yang harus aku target di apa, me menuju target gitu loh, mencapai target gitu kan. Cuman ada beberapa nilai yang akhirnya malah ada pekerjaan yang tertunda atau bahkan kayak jadi kepause dan juga kadang kalau aku minta bantuan dari temanku juga, gitu. Jadi kayak, eee, akhirnya mungkin temanku juga merasa terganggu ya, karena aku sering minta bantuan, akhirnya, eee, aku disuruh untuk, eee, nanya ke atasan dan mungkin dia juga cerita dan atasan tuh kasih feedback gitu loh sama aku. Jadi memang cukup mengganggunya tuh sampai ke pekerjaan gitu loh Kak.
Oh ya. Heeh. Mmm, jadi berdampak juga ya sama keseharian di pekerjaan kamu ya, sehingga kamu enggak bisa memenuh KP KPI, eee, KPI-nya dan itu juga, eee, jadi kritik dari atasan kamu, oke. Eee, tapi kamu pernah nggak, kayak melakukan satu hal atau ada cara atau hal yang biasanya membantu kamu merasa jadi lebih tenang?
Betul betul. Ya. Paling, yang paling aku bisa membuat aku lebih tenang tuh lebih ke, coba untuk, eee, tarik nafas gitu atau aku, eee, lebih kayak nge-distract diriku dari, pikiran-pikiran kecemasan tuh kayak nonton film atau nonton hal-hal film yang komedi atau yang kayak, film hororlah kalau film horor kan istilahnya, aku lebih fokus nonton horornya karena takut deg-degan lihat, eee, jumpscare-nya gitu kan jadi kayak, eee, lebih ke mengalihkan perhatianku. Tapi, setelah itu biasanya juga aku kayak inget lagi inget lagi jadi kayak memang kayak muncul timbul muncul timbul tapi memang, kalau keseharian dipikir, eee, pasti itu ada aja gitu aku mikir kecemasan tersebut gitu Kak.
Oh baik-baik. Oke aku ngerti sih sekarang, apa yang kamu rasakan aku sekarang makin ngerti dan makin paham bagaimana caranya kayak mungkin ngasih saran dan tips yang terbaik untuk kamu ya, eee. Mungkin untuk, mengatasi kecemasan kamu dulu mungkin kamu bisa kayak mengatur menggunakan teknik pernafasan ya dan relaksasi singkat, untuk meredakan kecemasan kamu. Kayak misalnya nih, kamu ngatur pernafasan kayak, ketika kecemasan itu datang apalagi ketika kerjaan ya di kantor, kamu bisa kayak meditasi singkat seperti tarik nafas dan keluarin nafas secara teratur, eee, dan juga bisa melakukan peregangan peregangan gitu yang bisa dilakukan kapan saja jadi kayak bikin tubuh kamu jadi lebih rileks gitu, eee, kemudian bisa kayak bikin, eee, membangun rutinitas harian dan fokus pada hal yang bisa kamu kontrol aja, misalnya tadi, eee, finansial kamu ya berarti kan, itu kan kamu yang kontrol, eee, kamu bisa kayak membagi lebih lebih bijaksana lagi dalam mengatur finansial kamu ya mungkin ada beberapa, eee, tempat atau mungkin posisi yang bisa kayak kamu kurangi pengeluarannya dan bisa, lebih bijak lagi mengolahnya untuk posisi ini, bisa kamu tambahkan segala macam seperti itu mungkin posisi posisi pengeluaran seperti itu. Jadi seperti tadi kan mungkin credit card gitu kan bisa dikurangi ya dan pengeluaran-pengeluaran nggak penting lainnya tadi, eee, bisa kamu sisihkan untuk biaya darurat kayak tadi yang kamu bilang kan sebenarnya butuh banget ya biaya darurat karena kamu, agak cemas dengan kejadian di masa depan yang enggak terduga gitu. Nah mungkin ada pengurangan p eee, pengeluaran-pengeluaran yang bisa kamu kurangin bahkan kamu hilangkan gitu untuk, dijadikan dana darurat bahkan kayak tabungan gitu ya, kayak gitu tabungan cash-nya.
Oke. Oke. Iya. Oke. Mmm, iya sih. Oke oke oke. Oh, seperti itu. Oke oke. Mmm, iya iya, paham. Mmm. Betul betul. Mmm, paham paham. Oke. Oke oke oke. Jadi memang lebih ke tadi lebih ke tarik pernafasan dulu gitu untuk lebih menenangkan saat aku lagi cemas gitu kan ya Kak?
Ya betul.
Terus yang tadi yang kedua juga tadi, mungkin aku bisa, eee, liat dari credit card ya, tadi kayak, eee, jangan selalu menggunakan credit card juga. Terus kayak mengurangi penggunaan dari credit card. Oke, paham paham paham. Terus tadi kalau misalnya kayak, eee, di peker eee, suamiku juga, aku harus ngobrol gimana ya, maksudnya kayak biar aku, eee, ngobrol sama suamiku juga nggak cemas gitu loh, kek, "Gini loh gini," a ada caranya nggak sih Kak? Nggak biar aku lebih menenangkan pas aku ngobrol sam sama suamiku.
Baik. Hmm. Oke, supaya lebih ini ya komunikasinya lebih efektif sama suami ya, mungkin
Tul, betul tentang kecemasan ini.
Oke mungkin enggak apa-apa sih kamu kayak, mencari dukungan sosial ya. Jadi dukungan pasangan kamu apalagi. Jadi kayak curhat sedikit ke suami enggak apa-apa secara efektif. Yang penting enggak terlalu membebani pikiran dia juga ya. Jadi yang penting, eee, bisa saling support gitu. Dan memang penting untuk mengena mengelola pikiran kamu. Jadi berbagi beban pikiran dengan pasangan itu baik sih, supaya kamu enggak terlalu cemas berlebihan dan cemasnya berkepanjangan. Terus satu hal yang tadi aku, eee, perhatikan kamu suka nonton film horor ya? Nah sebenernya, kayak membatasi paparan berita atau informasi yang memicu kecemasan itu juga penting sih. Jadi kayak misalnya si film horor ini sebenarnya kan kayak juga melatih kayak mental jadi kayak sering cemas, ya apalagi dengan jumpscare-jumpscare-nya, jadi kayak ada rasa ketakutan dan kecemasan, dan itu bisa kayak melatih kamu, eee, ngaruh ke energinya, ke hal-hal lain dalam kehidupan kamu gitu. Dan kalau bisa di dibatasi lah kayak paparan-paparan informasi yang dapat memicu kecemasan seperti tadi film horor gitu kan. Mungkin bisa diganti tadi bagus sih kamu kayak lebih suka kayak film-film komedi yang bisa kayak lebih happy, lebih senang, lebih enjoy, lebih rileks gitu. Nah itu lebih baik sih daripada pilihan film horor, karena film horor itu bisa bikin tegang lagi, bisa gak rileks.
Oke. Hmm, oke. Oke, saling supp mhm, iya sih. Iya, betul betul. Oke. Mmm, iya s Oh, oke, oke oke. Iya sih, iya bener bener. Jadi lebih ke banyakin di nonton film komedinya biar lebih santai dan ya aku bisa mengkomunikasikan hal tersebut. Tadi ya kecemasanku dengan suamiku coba diobrolin aja. Oke oke. Makasih banget loh Kak, tadi sarannya dan tadi aku setelah aku cerita aku lebih tenang juga sih sama Kakak. Makasih banget ya Kak udah mau dengerin cerita aku.
Betul Kak. Oke Kak, senang sekali bisa bantu kamu. Semoga tips dan saran dari aku bisa kamu terapkan ya dan bisa membantu kamu dalam mengatasi kecemasan dan dalam ketidakpastian. Oke senang sekali bisa membantu dan sampai jumpa lagi ya.